Мгм. Ну тогда, раз нет такой прям идеальной, в каждой хочется что-то изменить или добавить, ну тогда назови какие-то, ну, хотя бы 3 или 5, я не знаю, сколько придёт в голову, каких-то функционала, которые вот для тебя важны и ты хочешь видеть в одной соцсети. Или, может быть, больше, если ты можешь. Да-да-да, именно так.
То есть свою идеальную соцсеть такую представить. <chuckles> Ну, наверное, моя идеальная соцсеть, она бы в себе имела хороший о она, во-первых, была основана на тексте, то есть на текстовых всё-таки сообщениях, постах. Но при этом, а, я бы хотел там большую как бы экстенсивную поддержку мультимедиа. То есть чтобы там были встроены видеохостинг, чтобы там были встроены аудиозаписи и чтобы этот контент мог загружать кто угодно, любой пользователь, соответственно. А, также я бы хотел поиск по этому контенту, чтобы можно было искать не только посты, но и видео, и аудио, и, может быть, тоже связанную с этим небольшую такую подборку. Но не такую глубокую, как всё-таки посты, потому что я считаю, что вокруг текста строить соцсеть- это лучше всего, потому что текст- это такой медиум информации, который наиболее хорошо индексируем. То есть если вот, допустим, искать видео на "Ютубе", ты ж не можешь искать видео по его содержанию, только там по названию или описанию, по каким-то ключевым словам. А, а текст можно легко индексировать и по нему искать. И поиск в соцсети, вообще, поиск, подбор, вот вот это вот всё- это, я считаю, самое важное. То есть, э, то, чтобы пользователи могли легко найти то, что им нужно, и даже чтобы ты мог сам пользователем под предложить что им нужно. Поэтому вот я думаю, такие базовые функции- это мультимедиа, хорошее индексирование, хороший поиск и хорошие рекомендации. И окружённость вот, э, основной, так сказать, мась э, медиум информации- это текст, текстовые посты. Это то, что бы я в с в соцсети идеальные имел бы своей.
Так. Мгм. Мгм. Да. По названию, да, это сложно. Мгм. Мгм.